Hola, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, qué tal?, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por preguntar.
Me da gusto. Que bueno, me da gusto. Dime, dime, ¿qué pasa?
Gracias. Oye, fíjate que te quería preguntar, ¿qué opinas de los turistas que no respetan las culturas locales?
Ajá. Uy, pues, eh, creo que es un tema bastante polémico, pero me me encanta <chuckles> la verdad, eh, pues mira, eh, o sea, de entrada te puedo decir que obviamente es es una actitud, eh, horrible. La verdad es reprobable totalmente, eh, y mi mi mente, eh, o sea, trae un recuerdo muy, muy cercano
Claro, sí. Definitivamente. Sí.
de de este personaje alemán, que de hecho subió a la a la pirámide de Chichén Itzá en México. Eh, digo, yo soy mexicano y obviamente sí me molestó mucho, porque, eh, yo vivo en Alemania y entonces cuando tú obviamente haces algo indebido como lo que él hizo, pero que no se no se compara, porque me refiero a no, en en Alemania no hay zonas prehispánicas ni pero si cometes un error en el tren, hablas fuerte, te metes en una fila que no es, uy, o sea, casi casi te quieren linchar y y pero repito, no es no es equiparable a la falta que este personaje hizo con relación a situaciones, no sé, supercomunes y cotidianas de una urbe del mundo, ¿no?, eh
Sí, oye. Sí, yo también. <chuckles> Ah. No hay ruinas, exactamente. Claro, porque aparte fue escalando, ¿no? Fue escalan o sea, antes se podía subir a las a las pirámides. Todavía hay pirámides a las que puedes subir, pero empezaron como que a restringirlo por esta situación y ya no puedes subir para nada, entonces y ahora tuvieron que ponerle ahí un cordón, ¿no?, como para que no suban para nada.
Antes sí. Antes podías, claro. Así es. Y Claro, así es. Sí, es que Ujú. Y pues, es que por lo mismo de que la pirámide ya tuvo esta relevancia, eh, tan gigante, ¿no?, por lo del nombramiento internacional, eh, de la maravilla del mundo, pues, obviamente tiene que tenerse mucho cuidado de la misma.
Ya.
Pero sí, la verdad sí me dio muchísimo coraje y, te digo, o sea, yo viviendo en Alemania y que de repente, pues se me se se me ha salido, la verdad, hacer algo, no no lo hago en mala onda, ¿no?, de que, por ejemplo, sobre todo en el tren, ¿no? La gente va muy callada y todo, entonces, si hablas fuerte, te ríes o algo, o sea, molesta muchísimo. Y de hecho, a mí me han llegado a callar en el tren, en Alemania, así, literalmente, eh, de que me callan y groseros, eh, déspotas. Entonces sí sí, fue muy muy, para mí, muy muy muy molesta esa situación, la verdad, o sea, me da la verdad me daban ganas de estar ahí y no sé, o sea, mínimo darle un zape a esta persona o no sé, de verdad, te lo juro.
Sí. Sí. ¿Cómo crees? No, pues hablarle en su idioma porque yo me imagino que el alemán es a mí me suena una una, ¿cómo te diré? Como un idioma muy imperativo, ¿no? Muy muy fuerte, muy o sea, suena así como a regaño todo, ¿no?
Sí. Ujú. Correcto. Así es. Sí, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es, este, de hecho, un idioma fuerte, mordaz. Entonces, sí, cualquier cosa que te digan bien pronunciada, sí, suena bastante intimidante. Entonces, eh, pues sí, créeme que no no estoy no estoy, obviamente, eh, a favor de ningún tipo de muestra que que no pues sí, que no tenga ni tantito respeto por alguna zona, lugar, eh, o pertenencia a una cultura, eh, en específico del mundo, es totalmente reprobable. La verdad, o sea, si yo detesto ese tipo de cosas, em, afortunadamente, creo que yo nunca he vivido una experiencia, estando en México, de que algún extranjero haga este tipo de cosas, no sé si a ti te ha pasado.
Ya. Exacto. Sí. Sí. Pues mira, es, eh, tristemente es algo como que recurrente. Yo justo vivo en en Yucatán, justo vivo en Mérida. Entonces, sí, aquí fue como, eh, no solamente no n porque como que en el mismo período de tiempo no solamente ocurrió lo de Chichén Itzá, hubo una situación con un turista español, eh, bueno, que estaba en un Airbnb, en la ciudad de Mérida y entonces, no le gustó el ruido de una cafetería como, mm, pues, típica, ¿no? Y además, pues tú sabes que pues, los mexicanos ponemos música, ¿no? Entonces, este, eh, bajó y le hizo una tiradera a la a la a la recepcionista, entonces, no sé si recuerdas. Entonces sí, para para nosotros es así como, ¿sabes? Porque los mexicanos no nada más somos como muy amables, ¿no?, al al al punto de ser muy amigables Exactamente, sino que también pues tenemos esta, pues, a lo mejor y y ya cultura de, pues, ser un poco cuidadosos de investigar a dónde vamos y qué se hace ahí y qué no se hace, ¿no? Suena como, o sea, dices tú, es como muy controversial. Sí, porque pareciera que vienen a nuestro país a hacer esas cosas, o bueno, a lo a los a los, digamos a los destinos más amables, digamos así, eh
Ajá. Oh, okey. Ya. Ajá. Sí. Ah. Sí Mm. Claro. <chuckles> Sí, claro. Ah, sí, es cierto. Sí, claro, sí. Totalmen Absolutamente. Somos muy amables, sí. Ujú. Creo creo que sí. Sí, claro. Sí. Ujú. Afirmativo, así es, sí.
a hacer todo lo que no pueden hacer en su país. Y eso es lo que a mí me me parece como de: "Oye, si hubiese una pirámide o, digamos, el equivalente en Europa, y tú haces esto, vas preso".
Ujú. Sí.
Pero por menos, o sea, por mínimo, ¿estás de acuerdo?
Eh, sí, totalmente, totalmente. Creo que, eh, mira, la verdad, no es por ser mala onda, pero este caso de la cafetería que comentas, la verdad no no conozco mu o sea, obviamente sí sí, supe del del de la situación. No conozco mu a o sea, así, muy profundamente el caso, pero, eh, creo que lo que más me me molestó cuando, eh, me enteré, te digo muy superficialmente es que bueno, no sé, cuándo obviamente estás de turista y algún proveedor de servicios te trata mal, pues, también de algún modo no es justificable, pero, pues, te tienes que defender de algún modo, ¿no?, eh, pero cuando hay esta prepotencia y esta impunidad de obviamente querer como ejercer un poder y una fuerza por sentirse superior por ser europeo y sobre todo, que creo que era mujer, eh, la persona que fue amedrentada y recuerdo el video más o menos en mi memoria y y recuerdo la cara de la chica que estaba aterrada porque este este señor estaba como loco, o sea, como un maniático, como un loco, entonces sí, no, o sea, creo que esas cosas son, o sea, detestables, y sí, ese tipo debió de haber estado en la cárcel o lo o lo hubieran deportado o no sé qué no sé qué hubiera pasado, pero creo que sí, las las medidas que nosotros castigamos comparadas con las que ellos hacen, sí, son muy suaves o o nulas o nulas, la verdad, entonces, eh, sí.
Sí. Sí, sí. Sí. Claro. Claro. Sí, la chica. Claro. Exacto. Exactamente. Sí se Sí, exactamente. O nulas, exactamente, sí, o sea Además en Mérida, tú sabrás, Mérida es una ciudad muy tranquila, o sea, es la ciudad como más, este bueno, s es catalogada s como la más o una de las ciudades más seguras, o sea, yo nunca lo había o sea, hasta ahora que yo yo yo vengo de la ciudad de México, t tú sabes, ahí estamos acostumbrados, "Guárdate el celular, no mires a nadie, no te pongas nada de valor", o sea, nada, nada, nada de eso, este, y aquí eso pues es como de risa, ¿no?, luego, luego se nota que es que somos, eh, chilangos porque, pues, nos guardamos las cosas o tenemos como el temor, te digo por cosa tan sencilla como en el negocio de mi esposo, él deja la bicicleta afuera, y nunca ha habido como que, pues pase algo, ¿no?, o sea, no, no, no ocurre nada de eso, ¿no?, este, por eso es que esa chica estaba tan aterrada porque aquí no es de que llegue alguien a tu recepción o a tu ba a tu barra y te empiece a amedrentar, o sea, aquí realmente es al al contrario, o sea, las la los por s ah incluso los insultos o así se hablan como más en tema broma, como más en tema ajá, hacer como ambiente, nunca es como de que llegan y te amedrentan, eh, si es una ciudad, este, que la que imagínate, o sea, si se roban un un un banquito de afuera de una cafetería sale en TV Azteca, o sea, es de ese tamaño la la la o sea, porque aquí, como todos se conocen, si tú agarras y haces algo malo, saben dónde vives, saben exactamente, entonces, y se cuidan mucho.
Ujú. Ajá. Sí, claro. Así es. Sí, sí, sí. Ujú. Claro. Ujú, ujú. Sí. Ujú. Ajá. Ah, okey. Sí, sí, sí. Claro. Me imagino. Exactamente. Ajá. <chuckles> Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Exactamente. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. <chuckles> Claro, ya saben quién fue, ¿no?, eh, claro. Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, eh, sí, yo también soy de Ciudad de México y sí, eh, uh, solemos ser más duros y aguantamos más este tipo de situaciones, que nadie debería de aguantarlo, obviamente, pero sí, en Ciudad de México estamos más acostumbrados por el ritmo y y la diversidad de la ciudad tan tan gigantesca, ¿no?, que es. Pero sí, claro, yo tiene muchísimo tiempo que no voy a Mérida como 20 años, pero claro, lo último que recuerdo fue que, obviamente es una ciudad súper pacífica y súper linda y y claro, todo el mundo se conoce y y sí, hay como esa esa atmósfera de pues de de pura buena onda y de como cotorreo y cosas así súper lindas, ¿no?, o sea, nada na nada agresivo ni nada, entonces, sí, yo creo que de hecho estos dos sucesos los han de haber tomado a ustedes como como decimos en México, un poquito ahí fuera de de curva, ¿no?, así como: "Ay, qué onda", ¿no?, porque, eh, sí Oye, y, por ejemplo, no sé si, obviamente, después de que estas cosas tan lamentables sucedieron, no sé si había como pláticas o se se dieron ahí, eh, consensos o se votó por justamente una iniciativa de que hubiera una ley más bueno, de que la ley más bien, cumpliera, eh, su su papel ante estas situaciones tan tan reprobables, ¿no?, o sea, pero con fuerza, con con justicia, no sé si si por ahí se tocó eso.
Ya. Claro. Sí. Ya. Sí. Sí, sí. ¿Qué pasó?, sí. Dime. Sí. Sí. Pues, mira, l el tema es que se se enfrentó mucho, como que tú sabes, cada uno de los lugares tiene su propia administración, en el caso concreto de de Chichén Itzá, es el INAH. Entonces, este, eh, que no necesariamente tiene los mismos lineamientos que Relaciones Exteriores, o sea, Relaciones Exteriores, es, digamos, muy muy muy endeble versus lo que quería hacer eh, eh, INAH, entonces, no no, o sea, no se logró ni que lo deportaran, ni que lo penalizaran, nada más lo sacaron y lo vetaron, ¿no? Entonces, este, lo que sí, por ejemplo, una de las herramientas que a lo mejor no es como lo, mm, mejor o más eficiente, es que, o sea, tú aquí en en en casi todas las zonas, eh, arqueológicas, que son muchas, ¿no?, la para empezar ya casi todas se están empezando a cercar sus, este, monumentos importantes, ¿no?, o sea, ya no puedes subir, ¿no?, esa es como la primera. La segunda, están empezando a ser como mucho más, este, selectivos a la hora sobre todo en los solsticios, que es cuando se ll se se llena, ¿no?, como de más gente y pues otra cosa que te digo es como indirecta, pero, pues, a cierto punto es que hay 3 distintos, eh, cuotas de cobro, ¿no? Si tú eres extranjero, vas a te ahora sí que eres el full, ¿no?, o sea, y y ese full es como del doble o a veces el triple de los que tienen INE de Yucatán.
Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Claro, claro. Claro. Sí. Sí. Sí, eso sí supe. Claro. Ajá. Sí. Claro, claro. Qué bueno. La verdad, qué bueno. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Ah, okey. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, le eh, la verdad que bueno.
No, o sea, si tú llegas con tu INE a Yucatán, eres de aquí, ¿no? eres nativo, incluso si si eres foráneo, ¿no?, como es mi caso, pero ya tienes tu credencial o tu identificación con dirección de Yucatán, entonces es el precio más barato. Y como que un intermedio es el de mexicanos de cualquier parte de de México, entonces
Sí. Sí, claro. Claro, de otra parte de México, pero del país, claro, ajá.
de cierta forma para, pues, hacer que eh, si hay algún tipo de situación, pues, ahora sí que recae en el bolsillo del extranjero. Pero sí creo que tiene que ser como más, eh, digamos más cultural, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que pasa mucho es que, eh pues, sí, tienden a a te digo como que a como que enloquecerse más aquí, no sé por qué les ocurre eso, este, como lo el caso más claro, pues, es el spring break, ¿no? O sea, de verdad es una loca, ni los locales están así, eh, o sea, es como más es más tranquilo.
Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Claro, totalmente. Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí, es muy triste porque, eh, uno uno cuando sale o m o cuando visitas estos lugares, obviamente de de la cultura, ya vamos a llamarlo de alguna manera de la cultura del hombre blanco, eh, uno tal vez por ser moreno o o o de otro color de piel. Yo bueno, yo te lo platico desde una perspectiva muy personal. Creo que yo hasta eso he tenido mucha suerte, nunca he sido realmente atacado por ser moreno o mexicano o incluso yo, eh o fíjate que incluso ajá. Fi fíjate que incluso a mí la gente cuando estoy en Europa siempre piensan que soy turco, eh, afgano, iraní, ¿no? Porque tengo la barba así negra, muy tupida y obviamente soy moreno, lo cual no me molesta, a mí no me molesta, pero, eh, afortunadamente nunca me han tratado mal, pero obviamente sí he sí he visto a gente que que simplemente por el simple hecho de de existir y estar en un lugar son súper marginados, y y la verdad, cuando obviamente hablando de México y de lo que somos nosotros cuando nosotros les damos la bienvenida o recibimos a alguien, o sea, es como un ambiente súper ca o sea, es lo es es la razón por la que ellos se enamoran de México, independientemente de las bellezas naturales y todo lo que pueda haber en México, no hay extranjero que te diga: "Es que el mexicano es es wao, o sea, es es súper amable, es super dadivoso, súper, eh eh"
Ujú. Exacto. Claro. O por tu acento. Ya. Sí. Sí. Sí, sí. Sí.
"se se desvive se desvive por el extranjero". Y y creo que es triste que nosotros no recibamos lo mismo cuando salimos y yo y yo que te digo, lo veo diariamente ¿Perdón? Sí, o sea, sí duele, la verdad, sí duele, y sí, es como, mm, o sea, injusto, la verdad.
Claro. Sí, la única Sí. Yo creo que la única forma en la que lo vivimos en el extranjero es cuando encontramos más mexicanos porque, es así como ah, ya te traducen, ya te dicen vete para acá o, este, en tal lugar sí encuentras tortillas, ¿no? Que es como bueno en mi pa en lo en lo particular es como cuando viajé, l lo que más extrañé, o sea, e el picante y la tortilla, yo creo que es lo que lo que más me hizo me hizo falta. Pues sí, yo creo que es un tema de cultura, ¿no? Y ojalá pudieran, no sé, ponerles una materia ahí de, este, descolonizarse un poco, sí, porque sí, este, no les permite, eh, conocer l el lugar al que están, este siento yo que tienen como una venda en los ojos, ¿no?
Claro. Sí. Sí. Ujú. Claro. Así es, totalmente. Así es. De civismo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Oye, este, pues, nos hace falta tiempo, pero ya me tengo que ir, pero muchísimas gracias por esta gran charla, la verdad. Tú también, pásala bien y espero encontrarte pronto por acá.
Sí, cuídate mucho. Bendiciones. Cuídate.
Chao.